باقول لِك إيه، أنا كنت محتاجة إن أنا فضفض معاكِ كده وأتكلم في حاجة، امم يعني مضايقاني مؤخرًا كده، و ومسيطرة عليا ومحسساني قد إيه ي يعني أنا بقيت وحيدة ومخوفاني أكتر من بعدين. الفكرة نفسها إن أنا آمم، باخاف من إن أنا عدم التواصل مع أصدقائي ومعارفي، بسبب الانشغالات والمسؤوليات وكده، ده يأثر على علاقتي بيهم، لدرجة إن هُم آآ، بقوا قليلين أوي في التواص يعني أنا ب يعني بالطبع قليلة خلاص في التواصل وهُم كمان نفس الكلام، ف فخايفة اللي هو خلاص، ينسوا ينسو ينسوني، ما ما ي يبقوش يعني يبقوا اللي هو إيه، زي ما باقول لِك، ال المثل اللي هو البعيد عن القلب بعيد عن الخاطر، فالموضوع ده بصراحة مضايقني أوي، أنا مش عارفة أتواصل مع الناس بشكل كويس أوي زي الأول، أنا كنت اجتماعية جدًا، دلوقتي يعني بقيت بابعد كتير أوي بسبب الانشغالات والله، مش أكتر.
أيوه. أكيد طبعًا، يعني أنا مقدرة إحساسك وفاهماه كويس جدًا، إحساس إن أنتِ تحسي إن بُعدك عن حد ممكن يخلي التواصل ما بينكم ما يبقاش بنفس القوة زي الأول وما يبقاش ما في بينكم ترابط زي ما بينكم الأول، طبيعي إنك تخافي يعني خصوصًا إنك زي ما بتقولي كنتِ اجتماعية أوي و ودايمًا متواصلة مع الناس و وفي تواصل دايمًا بينك وبينهم، و الفترة الأخيرة بقيتِ منشغلة دايمًا وبقيتِ بعيدة، فكونك إنك خايفة من إن الابتعاد عنهم يفقدك التواصل، ده إحساس طبيعي جواكِ وإحساس حلو أوي يعني، يعني معناها إن أنتِ آآ، خايفة عليهم وحابة ال ال وجودهم آه، طبعًا أكيد، يعني ده شعور جميل منِّك يعني بصراحة، بس قولي لي مين أكتر الأشخاص اللي أنتِ حاسة إن البعد عنهم ممكن يخليكِ آآ، تفقدي التواصل بيهم؟
امم، امم. آه. حابة وجودهم جنبي، امم. بُصّي، هو أكتر حاجة صحابي، يعني أنا صحابي دول كانوا من أيّام الجامعة، وكنّا على طول على طول بنتجمّع، ويوم في الأسبوع كل يوم حد لازم نخرُج فيه ونتجمّع في مكان جديد، لازم، يعني هو يعني كنّا بنخصّص اليوم ده إن إحنا ن نروح مكان جديد، إن إحنا أ يعني دي حاجة بصراحة كنت مبسوطة بيها أوي في فترة شبابي بجد، وفترة آآ ال ال العشرينات بقى الجميلة ديّة، إن إحنا نشوف أماكن كتير أوي، و ونقضّي وقت حلو أوي، وفي أماكن كتير. دلوقتي يعني ال كل واحد اتجوّز و و وخلّفنا، وبقى في مسؤوليات، وغير إن يعني ال أنا يعني أنا باشتغل، و وفي نفْس الوقت عندي baby، و ومسؤوليات البيت والشغل. كل ده مش باعرف غير إن أنا مثلًا أبعت message. ممكن لو صاحبتي بعتت لي message مثلًا جدًا، لو حد من صحابي بعت لي message ممكن حتى بال يعني من غير قصد أرد عليهم بعد كام يوم، بابقى مش يعني مش باخد بالي، ويوم ما باخد بالي بابقى مش عايزة أرد على أي ماسدجات، أنا عايزة أفصِل شوية من الضغط اللي موجود عليَّ، والمسؤوليات، والشغل، و وترويق البيت، يعني ف يعني أنا عايزة أمس عايزة أمسكهم هُم في كفّة كده و و و و و وراحتي برضه في كفّة. لأ عايزاهم يعني عايزة كل حاجة، بس مش عارفة إزاي. بس أنا عايزة أبقى باشتغل، ومسؤولياتي، وبيتي، وحياتي برضه ديّة اللي أنا حاباها، وعايزة برضه حياتي مع صحابي برضه ال كنّا بنتجمّع على طول، ما أعرفش، ما أعرفش.
جميل. أكيد طبعًا. طبعًا، أكيد صعب عليكِ. طبعًا فاهماكِ. من حقِك طبعًا. يعني هو أنا حاسّة بيكِ أوي، وحاسّة بالمشاعر المُنتقِدة اللي أنتِ عايشاها، اللي هو أنا عايزة أهتم ببيتي، وعايزة أهتم بالbaby، وعايزة أكون في شغلي ناجحة، وفي نفْس الوقت عايزة أحافظ على التواصل بيني وبين أصحابي وقربهم منِك، طبعًا ده من حقِك يعني إن أنتِ تحاولي تحافظي عليه، وإنِك تخافي إنِك تفقديه وقت الانشغال طبيعي، آمم بس قولي لي، هو في دايمًا ما بينكم تواصل عن طريق التليفون؟ أنتِ بتقولي ساعات يبعتوا لِك حد منهم رسالة، وتقعدي بالكام يوم ما ترُدّيش، هل حسّيتِ إن عدم ردِّك على الرسايل أ أوّل بأوّل آآ حصل ما بينكم مثلًا بُعد أو حاجة؟ وهل دايمًا في تواصل ما بينكم؟ في مثلًا تليفونات لو ما بتعرفوش تقابلوا بعض، ممكن video call، والّا ما فيش حاجة؟
آه. بُصي هو إحنا كنّا كتير في الأول، هاقول لِك على حاجة يعني خلينا نرجع كده شوية، إحنا كنّا 5 أصحاب، ماشي، آآ يمكن الصحاب اللي هُم ال اللي إحنا بنتجمع على طول، على طول 5، يمكن كانوا أزيد 2 بس دول ما كانوش معانا على طول، آآ من عدم التواصل المباشر، ما اتبقاش معايا غير 3، يعني إ د إحنا 3 بس.
قولي لي. تمام. من ال5 بقيتوا 3 دلوقتي.
آه يعني ال2 ال اللي هُما ال التانيين دول بعدوا خلاص، لقوا إن إن ما فيش تواصل وما فيش اهتمام، ما بنتقابلش، كل مرة بنتفق على خروجة مش بنعرف إن إحنا نتفق يعني ون ونتقابل، آآ ما اتبقاش معايا غير 3 بجد، يعني على الأقل في reels كده مبعوتة ما بيننا، ب موجودة، بنبعت مسدجات نتطّمن فيها على بعض، آآ ساعات كتير أوي بنتصل تليفون حتّة الفيديو كول قليلة شوية بحُكم إن يعني أنتِ عارفة في بيبي بقى، فالدنيا بتبقى متمرمطة والواحد بيبقى على آخره و وم يعني شكله ما يسمحش إن حتى يطلع حتى قدام صحابه يعني، آآ بالشكل ده، فبتبقى نادرًا جدًا، يعني ممكن آخر مكالمة فيديو كلمتها مع واحدة من صحابي، كانت من حوالي سنة ونُص مثلًا.
أيوه، فاهماكِ طبعًا.
آآ بقِيتهم بقى، آه بقِيتكم زي ما باقول لِك كده بِعدوا. فعشان كده أنا خايفة بقى على ال3 اللي باقيين دُول، خايفة بجد إن أنا أفقِدهُم يعني، خايفة م ال البعد ده أو المسؤوليات البعد بسبب المسؤوليات يعني يخلّيني ي يخليهم يحسّوا إن أنا بابعد أو بس ده من غير من غير قصد يعني، إحنا حتى كلّنا عندنا نفس ال المسؤوليات يُعتبَر.
كتير أوي يعني هُم كمان عندهُم بيت وعندهم أطفال وعندهم مسؤوليات زيِّك؟
آه، آه، آه، آه، آه فيمكن ده اللي مخلّي البعد شوية زايد شوية.
آه بُصي آه، بُصي هاقول لكِ على حاجة بما إن هُم معاكِ في نفس المرحلة بيعيشوا معاكِ نفس التجربة آآ عندهم نفس الانشغالات اللي عندِك، فأكيد حيلتمسوا لكِ العذر لو بعدتِ شوية، لأن أنتِ كمان أكيد لمّا هُم كمان بيبعدوا وما بيتواصلوش بتلتمسين بتلتمسي ليهم أعذار آآ تكون هي آه سبب لأنهم مش عارفين يتواصلوا معاكِ لأنهم مشغولين بحياتهم الجديدة، هي دايمًا الحياة الجديدة بيبقى ليها آآ، شَدّة بيبقى ليها آآ عارفة ارتباك الحياة لأن أنتِ لسه عح بتحاولي تنظّمي وقتِك كزوجة وبعدين بتحاولي بعد كده تنظّمي كأنِك أم ومسؤولة عن Baby ومس وعن وفي احتياجات وتجمعِي ما بين الاتنين بقى، يعني أنتِ بتحاولي تحافظي على البيت وعلى الزوج وعلى الBaby كمان فطبيعي إنِك تكوني مشغولة وأكيد طبعًا اصحابِك لأنهم بيمرّوا بنفس الظروف مُقدّرين ده. لكن إيه رأيِك لو حاولتِ دايمًا إن أنتِ تعملي إيه يعني تخلّي لهم وقت مُحدد في الشهر، يعني اتفقوا مع بعض اعملوا جروب أنتم ال3 وتبقوا دايمًا فيه ت تبعتوا مثلًا لو أنتِ قاعدة وقت راحة مثلًا ولقيتِ فيديو مثلًا عن الصحاب عاجبِك ابعتيه لهُم على الجروب، ح سمعتِ أغنية وافتكرتيهم ابعتيها لهُم على الجروب، بحيث إن أي واحدة ف أي حد فيكم فا وقت ما يفضى هيخُشّ علي الجروب هيعيش بش نفس الإحساس اللي التاني عاشُه لمّا سَمَع الڤيديو أو سَمَع الأغنية.
اهم. آه جدًا، والله. آه. اهم، إمم. إمم. حلو أوي. إمم، تصدقي هي فكرة حلوة أوي، وكمان يعني حتى لمّا نعمل الجروب ده آآ ممكن كل واحد ي يتكلم في كلام، فيلاقي التاني داخل فيلاقي إن أ أ يعني التالت يحسّ بالغيرة إن في اتنين بيتواصلوا وبيتكلموا فهيدخل فهيبقى كل يوم بنتكلم، و وفكرة كمان ده هيسهِّل علينا فعلًا إن إحنا نتجّمع بدل ما نتكلم يعني كل واحد لوحده آآ كده لأ، فعلًا نتفق مرّة كل شهر آآ على مكان جديد آمم، ممكن على فكرة بجدّ الفكرة ديّة تجّمعنا ببعض تاني يبقى في تواصل كل يوم، بس هي الفكرة نفسها إن أنا باحس إن عشان مامتي كانت تقعد تقول لي أنا ليَّ كان صحاب و كنّا بنروح فين وفين وفين، دلوقتي تقعد تقول لي: "أنا ما ليش صحاب أنا أنا ما ما ب أنا بقيت لوحدي" فدايمًا يمكن الرهبة والخوف ده جاي لي من كده إن إن أنا مُتأثِّرة أوي بماما إن قد إيه كان عندها صحاب وكانوا بيخرجوا وبيروحوا في كل حتّة و دلوقتي خلاص م ما بقيتش تعرف يعني ما فيش حدّ تعرفه لتخرُج معاه.
بس. أكيد، طبعًا. مُمكن، طبعًا. بُصي، مُمكن يكون ده سبب من الأسباب ومُمكن يكون برضه كونِك إن الأصحاب عددهم بدأ يقل، ووصلتم دلوقتي لأنكم 3 بس. ده برضه سبب من الأسباب اللي هو مخليكِ تفكري، إنه مُمكن ال3 دُول يبقوا 2 ومُمكن في النهاية ابقى لوحدي فده برضه سبب يخليكِ ت تخافي من إنِك تفقديهم. بس هي فكرة كمان إن أنتم آآ آآ تتفقوا إن أنتم كل مثلًا شهر يعني أول جمعة في أول شهر، أول سبت، أول حد في أول الشهر، إن إحنا نخشّ نتكلم مع بعض، مش لازم تتقابلوا بعض خشّوا اتكلموا مع بعض Video call حددوا وقت معين وشوفوا بعض واقعدوا ارغوا مع بعض، ووَرُّوا أطفالكم لبعض و وأنتِ شوفي الBaby بتاعها وهي تشوف الBaby بتاعِك وتبادلوا الأفكار. تعرفي كمان، إن لو الجروب كان فكرة ليكم بأنكم تتبادلوا بقى الحوارات الجديدة اللي جدّت عليكم، يعني أنتِ بتت أكلّتِ الBaby إمتى؟ وبتتعاملي مع البيبي بتاعِك إزاي؟ طب بتنضفي البيت إزاي؟ لمّا تلاقوا عوامل مشتركة بينكم وبين بعض في الحياة الجديدة، اللي أنتم عايشين فيها مُمكن يكون ده سبب لخلق عارفة، بيئة جديدة من الترابط بينكم وبين بعض غير بقى القديمة، بتاعة الصحاب العشرينات.
آه. اهم. اهم. آه. أيوه هيحسسّها بالأُلّفة أكتر آه، اللي هو إحنا ز يعني حالنا من بعض بمعنى أصح اللي هو علشان ما احسّش إن كل واحد يبقى فعلًا آآ ده بِعِد ليه وده آه، وده ما بِعِدش ليه بجد يعني أنا مبسوطة أوي بجد إن أنا فضفَضّت واتكلِّمت معاكِ وقد إيه بجدّ أفكارِِك دي جميلة جدًا، جدًا وفي صميم بجد ال يعني اللي باحكيه لكِ و وفعلًا، فعلًا هانفِّذ الموضوع ده و وعندي أمل بجدّ إن إحنا نِرّجَع زي الأول و ويمكن بمشاعر أحسن كمان بكتير.
عشان، ما تحسّيش بالبُعد أكيد طبعًا، إن شاء الله بجد لو احتجتِ أي وقت إنِك تتكلمي، دايمًا هتلاقيني سامعاكِ.